يعني كنتِ حاسة إن المفروض أهلِك كان يعني المفروض يردوا بشكل بشكل منطقي أكتر من كده، صح كده؟
بالضبط، كنت حاسة إن أهلي المفروض يردوا دايمًا، وكان بصراحة كنت باحس إن هُم المفروض يبقى ليهم الكلمة الأولى والأخيرة يعني، ما كانش المفروض إن هُم يسيبوا حد ي يأثّر عليهم بالكلام، أو يخليهم يرجعوا يرفضوا تاني مثلًا، لو أنا هاخرج أو هاسافر، آآ، عشان بس حد من العيلة علّق بتعليق سخيف يعني.
إمم. أيوه مش موافق مثلًا، إمم يعني هم كانوا بيثأ بيتأثّروا بكلامهم بشكل كبير يعني، صح كده؟
بالضبط، بالضبط. آه، آه، كنت باحس إن هُم دايمًا بيتأثّروا بكلامهم، وعندهم بقى مشكلة لو هُم أنّبوهم شوية، أنتم إزاي أنتم مش خايفين آآ، إن الموضوع ده أنتم إزاي مش مش واخدين بالكم إن هي اتأخرت؟ آه، أنتم فكنت باحس إن هُم بيأنّبوهم بطريقة آآ رخمة يعني، مش المفروض إنه حد يبقى آآ بيتدخل كده في التربية، وبي برضه بيحسس اللي قدامه بشوية تأنيب ضمير فاهم، إن هُم مش مش خايفين عليّا كفاية، وأهلي طبعًا كانوا آه، أهلي طبعًا كانوا يعني غصبًا عنهم بيتأثّروا بالكلام.
آه، آه. مش خايفين عليها يعني وكده. أيوه أنا فاهمِك عامةً. فاهمِك، فاهمِك.